Olha, eu queria desabafar um pouquinho, mas também pedir ajuda com uma coisa que que eu tenho sentido ultimamente, sabe?
Aham.
Eu tenho sentido que eu estou com muita dificuldade, que eu não estou conseguindo manter um equilíbrio entre trabalho e a vida pessoal, né, pr primeiro
Ai, uhum. É, isso é muito natural, né. Muita gente se sente assim, mas me conta um pouquinho mais.
É. Aham. Então, primeiro que, assim, eu, eh, eu tô com muito trabalho agora, atualmente, porque estou me preparando aí pra coisas do futuro, né, vou fazer um mestrado aqui nos Estados Unidos, começa agora no ano que vem, então eu estou numa fase assim: "Ai vou ganhar um dinheiro bom pra, né, pagar uma parte dele e ficar mais tranquilo lá no no durante ano", né. São 2 anos então, estou tentando aproveitar enquanto eu estou mais livre. Hã, e aí eu tenho eu tenho o meu t o meu um trabalho mais tradicional que eu vou todos os dias para o escritório e tal, e eu tenho, também, um trabalho que eu freelancer que eu posso fazer, assim, 24 horas por dia, 7 dias na semana.
Ah. Uhum. Uhum. Uhum. Sim. Sim.
Hã, e aí, né, eu tô sentindo que, assim, eu tô fazendo muita coisa e aí eu acabo que, eh, tô no final de semana, sempre tô pensando assim: "Meu deus, eu esse eu podia tá ganhando dinheiro, que que eu estou fazendo aqui?" Sabe? Eu tenho tenho essas sensações, assim, coisas que eu não gostaria de de ter assim, né, é
Hum, meu Deus. Eu entendo muito, eu entendo muito o que você está dizendo. Agora vamos tentar vamos tentar entender e ver se a gente consegue achar um equilíbrio, né, te ajudar aí com esse equilíbrio. Eh, você me falou que você tem 2 tipos de trabalho, não é? Um que você pode trabalhar 24 horas mas, eh, esse que você realmente tem horário pra entrar e sair, quantas horas por dia você costuma trabalhar?
Um Você entende? É dif é complicado isso. Aham. Sim, boa. Aham. Ó, eu eu fico mais ou menos 4 horas lá no escritório, então eu saio daqui da minha casa 11h30 e 18h eu já estou de volta, assim, né. É um part-time. É, exatamente. Eu acabo além dessas 4 horas, assim, eu acabo resolvendo uma coisinha ou outra pelo celular e tal, né, até eu tenho todo o sistema aqui do do escritório no meu computador, então eu consigo acessar tudo, sabe, então às vezes, eh, surge alguma coisa em outro horário, que aí meu chefe pede ou al alguém entra em contato comigo pelo WhatsApp e eu tô fazendo. Mas de no escritório mesmo, é esse tempo que eu passo.
Tá. Ah, então é um part-time esse aí. Entend Uhum, uhum. E depois dessas 4 horas, você ainda continua. Então, quer dizer, você tem que estar no escritório às 4 horas, mas você
Sim.
permanece trabalhando durante o dia.
É, assim, pra para o escritório, pode acontecer não é, eh, não é uma coisa que é, assim, né, por exemplo, eu recebo mensagens de quando eu não estou trabalhando, ali, meu chefe, né, falando e tal, aí que acontece, assim, muita das coisas eu posso deixar e chegar e resolver no escritório, mas, às vezes, acontece alguma coisa, assim, mais urgente que ele fala: "Ai você conseguiria fazer isso agora?", aí eu faço, né, eu tenho eu tenho o meu contabilização, ali, das horas e tudo mais, não tem problema. Eh, mas eu não não estou lá exatamente, assim, mas, eu gasto isso, assim, por dia eu eu vou levar e essas 4 horas são certas que eu es tenho que estar lá, né.
Ah, não é sempre. Aham. Ah. Entendi, eh, então, pra você tentar achar um equilíbrio, você tem que começar a dizer não, né, eu acho que é essa que é a a a o ponto principal aí, né. Pra você você dizer sim pra você e não pra aquilo que você não pode fazer, não é?
Uhum. Uhum. Aham, faz sentido, né.
Deixa eu só 1 minuto.
Aham. Faz é, faz sentido dizer não, né. Concordo com com você, que a gente tem que priorizar algumas outras coisas, às vezes, né.
Exato, exato. Acho que, a primeira coisa é você di de você definir os limites bem claros, né, do seu horário de trabalho, para o seu chefe. Você tem que falar pra ele que então, eh, esse é o seu horário, não é, e tentar logicamente que às vezes a gente não consegue, que, eh, fala para o seu chefe: "Olha, não tô no meu horário de trabalho, sinto muito, não vou <chuckles> te atender." Não é bem assim, né, a gente tem que começar a educar, né. É essa eu não sei se você já leu um livro, chama A Arte de Dizer Não. Você aprende como dizer não. E nós, latinos, né, nós brasileiros, a gente tem uma dificuldade em dizer não. É aquela coisa de, eh, de falar assim, hã: "Ah você ah, tem uma festa, você tá convidado pra festa". "Ah, tá bom. Ah, poxa, é legal. Você vai?". "Ah, a gente se encon a gente se fala, hein, vou eh, te conto amanhã, <chuckles> né." Você não fala "não", né.
Uhum. Uhum. Uhum. Hum. Aham. Bem. Aham. Você dá uma desculpa, né.
Não é, a gente não consegue falar não, o brasileiro em si não consegue falar não. Então, eh, a primeira coisa é tentar aprender a dizer não.
É. Aham. Tá, faz sentido isso, né. Porque, eh, realmente eu tenho eu tenho essa questão, assim, eu tento, eh, eu tento estar disponível, assim, eu tento agradar, eu tento falar não, vamos fazer e tal. Porque a querendo não, né, eu aca eu vou receber por aquilo, né, então, eu falar se eu for recebendo beleza mas assim, né, é o acaba
Sim, sim, é. Mas a que preço?
é aca acaba que me que às vezes eu estou num momento que eu falo: "Ai, meu Deus eu não queria fazer isso, mas, vamos lá bora fazer, né." E e outra coisa que eu acho que também me incomoda um pouco, é porque além no no espaço lá que eu trabalho, no prédio que eu trabalho, existem também alguns apartamentos que é do meu chefe, né, e ele aluga e eu acabo que as as pessoas às vezes lá ficam me mandando mensagem assim: "Ai está acontecendo tal coisa", ela sabe que eu não resolvo nada, né, mas eu recebo a mensagem e eu não respondo, eu repasso pra ele, mas meio que quebra assim, né, o meu dia se eu estou fazendo outra coisa tal falar lá vem mensagem da pessoa tal, e às vezes a pessoa fica insistindo, e eu já dei já dei esse chega pra lá pra eles falei: "Gente eu não sei porque que vocês me mandam mensagem porque eu não vou resolver nada, eu estou aqui 4 horas por dia e esse é o horário se vocês precisarem de alguma coisa fora desse horário" já falei mas, assim
Não é? A que preço? Aham. Aham. Aham. Sim. Uhum. E você já falou isso pra eles? Então se se você já falou, e você e eles já sabem de tudo isso, eu acho que você podia fazer de repente uma au automatizar algumas mensagens, sabe? Então ligaram pra você, eles sabem que você não pode resolver, você manda uma mensagenzinha padrão já, olha: "No momento, né, eu estou não estou disponível", sabe aquela coisa da que nem como a secretária eletrônica: "Ligue novamente mais tarde", <chuckles> ou ligue pra pessoa que pode responder, que pode resolver, né. Você pode de repente dar o contato, "olha, eh, eu não posso resolver." Não precisa falar dessa forma, né, mas "eu não sou a pessoa indicada pra resolver tal pessoa é a pessoa indicada pra resolver," né. E delegar tarefas, automatizar essas suas, ah ah, esses processos, essas mensagens pra que você não fique sobrecarregado, né. E em relação ao mestrado que você quer fazer, do que você está fazendo o trabalho freelancer pra isso, não é? Estabelece metas, né, você tu precisa de tantos dólares, então está bem, eu vou fazer então X dólares por semana. E pronto, chegou nessa meta, descansa, né. Eu acho que é importante você cuidar da sua saúde física e mental né você tem que se colocar como prioridade, chegou naquele X, dá vai vai vai descansar, vai vai fazer alguma coisa prazerosa, né. Não que o trabalho que você faça não seja prazeroso, mas traz uma responsabilidade junto, né. E isso traz um cansa cansa não é?
Uhum. Uhum. Aham. Sim. Uhum. Uhum. É. Hã. É. Uhum. Uhum. Uhum. É, é. É. Uhum. Ah, com certeza, né. Cansa, exato você você já está né se eu já tô cansado com a vida, <laughs> né, aí vem um trabalho, aí vem outro e tá então você fica cansado e às vezes você fala: "Meu Deus eu não quero fazer nada por favor não me chame mais".
Sim. Não e olhe, não é nem o cansaço físico é o cansaço mental, né, é uma exaustão na verdade, né.
É. Exato, é uma exaustão que você não muitas vezes você não quer passar por aquilo naquele momento, você só quer, olha tipo, desculpa, não não vai rolar. Mas eu acho que o que você fala o que você falou, né, eh, sobre os limites e tal eu acho que é super importante, né. Eu já já é trabalho que eu tenho feito, mas talvez eu precise fazer de uma forma mais, eh, mais impactante assim, né. Não agressiva mas mais impactante e a questão também, né, que você disse das mensagens, né, como eles têm o meu celular, que, eh, só tem um celular, né, meu celular pessoal, então, assim, eu não consigo automatizar isso, mas eu posso deixar, eh eh, isso salvo já de algum jeito só pra copiar e colar, né, como se fosse automático, né.
Aham. Uhum. Sim. Exato, exato, eles não precisam saber que não é automático, pra eles vai ser, né. Pra pra até pra eles começarem a ser educados que, eh, não adianta ligar pra ele porque vai cair no robô, né. Eles não precisam saber que é você que está fazendo isso, não é? Mas é é importante que eles saibam que tem que ter um limite, né, você tem que estabelecer esse limite. E essa esse livro A Arte de Dizer Não é muito bom você podia tentar dar uma "olhadinha" ver se não é uma leitura aí que você gostaria de de ler ta talvez.
Uhum. É. Exatamente, ma é Sim. Hum. Eu vou. Ah eu vou, não eu vou procurar sim, eu vou procurar porque, eu acho que essas leituras são muito muito legais a gente, eh, ver, né, porque ler porque quando você começa analisar talvez por fora as per perspectiva, né. Talvez a situação ali você tem outras perspectivas, você tem outras visões, você tem outros comportamentos ali também em jogo então a acho interessante isso eu vou dar vou dar uma olhada, assim, nele.
Uhum. E é tão difícil, né, ah, você conseguir dizer não, e existem técnicas, você tem técnicas pra aprender a dizer não e e sem culpa, sem medo, sem, eh porque muitas vezes as pessoas acham que dizer não é uma é uma forma de você não ser querido, de da pessoa não gostar de você, né. E não tem nada disso, você pode dizer um não de forma profissional e e não é? E tem técnicas para isso esse livro é maravilhoso eu tenho certeza que você vai gostar.
Uhum. Olha. Uhum. Uhum. Exato, né. É. Ai que bom, olha, adorei viu saber sobre esse livro, realmente eu não conhecia e ter técnicas pra isso, né. Porque é exatamente o que você falou é muito da nossa cultura, né, a gente querer dar uma desculpa ao invés de falar não, enquanto aqui por exemplo no Estados Unidos você fala pra pessoa a pessoa fala não não quero. <chuckles> E aí é, exato, exato, é pra gente é di difícil isso. Mas olha, muito obrigado viu, pelas dicas, né. Até pela dica aí do livro e pela sua opinião, eu vou utilizar aqui no meu dia a dia do trabalho. <chuckles>
Hum, exato. E não dá nem porquê não é. Só não e pronto, não precisa justificar. Que bom, que bom eu fico muito feliz de poder ter ajudado também, viu. Até uma próxima e boa sorte.
Ai que bom. Até uma próxima, viu. Tchau tchau até mais.